Sí, totalmente. Creo que también es una forma ahora de comunicarse y que, precisamente, sea como para amortiguar la situación. ¿O tú qué opinas más? ¿Es para compartir un sentimiento, para hacer una situación menos tensa? ¿Cuál es tu opinión respecto a cómo usan las personas? O, por ejemplo, ¿tu generación cómo usa los memes? Porque hay de generación y di también como que hay esta este cronología de los memes, de los primeros memes y cómo siguieron evolucionando.
También. Ujú. Claro. Pues mira, yo creo que sí. Yo creo que los memes, eh, son como una manera, pues sí, de expresarse. A lo mejor, como no estás viendo a la persona y como no la estás escuchando, siento que los memes vinieron un poquito a cambiar eso, ¿no? ¿Sabes? Este, eh eh eh más que nada en los chats, ¿no? Me me refiero, por ejemplo, ya hasta en stickers se pueden ocupar. Entonces, por esa parte yo siento que está entretenido, ¿no? Ahora, los memes en las redes sociales, eh, es que, ¡ah! Te encuentras, o sea, es imposible entrar a a un Facebook, a un Instagram sin que sin cue sin que te encuentres con un meme, ¿sabes? O sea, es es casi imposible, siempre ahora está lleno de memes, eh, y y y -y pues sí. O sea, n no no no no se puede ya de alguna manera, siento que entrar a alguna red social sin memes, o sea, lo los encuentras en todas partes. Hasta los mismos, eh, marcas, ¿no? A lo mejor marcas serias, que se puede decir, ya ya en sus publicaciones llegan a compartir uno que otro meme, ¿sabes?
Sí. De hecho, creo que ha sido como que esta manera de, precisamente de las marcas, entrar como de que ah, la chaviza, la chaviza, voy a conectarme con ellos. Pon ponle este momazo. Ja, ja, ja, ja, ja. No sé, es es es raro, de esta manera. ¿Tú sientes que es orgánico? ¿Tú ves esta manera de las empresas usar los memes de manera orgánica?
Ándale, exacto. <laughs> Exactamente. Sí. <chuckles> Eh, yo creo que hay algunas que sí, pero hay algunas que nomás por el hecho de que está viral el meme lo ocupan, ¿no? Y y y no siento que que a veces funcione. Yo creo que en una de que uno que otro meme se adapta bien a que a que las empresas, digamos, lo lo usen, ¿no? Porque siento que no todos, no todos funcionan muy bien para todos.
Sí. Sí sí sí sí totalmente. Depende mucho cómo lo ocupe esta empresa. Sí, ya bueno, es que es muy diferente, ¿no? Que lo promocione una empresa que el público al que va es más para gente adulta, a que lo publique, no sé, alguien más como Vans o o una empresa que va más para chavos, ¿no? Como que está esta diferencia.
Exacto, sí. Sí, yo creo que sí. O sea, de depende.
No ves no ves como a Raph Lauren poniendo memes en sus historias, mm, pero también no ves a a una marca de helados promocionando con me
<laughs> No pues sí.

Sí, sí, es es totalmente esta situación. Hay gente que a pesar de que ¿Tú qué opinas? ¿Que está mal visto los memes en la sociedad? O, ¿es algo necesario? Porque hay gente que precisamente dice que es como, ay, es que estas cosas hacen que se esclavicen o que no amplíen su conocimiento o gente nada más vulgar ocupa de esta situación.
Ujú. Yo creo que no está mal, yo digo que es necesario en cierta parte porque también entrar a unas redes sociales, eh, bueno, más bien mucha gente echa entra a las redes sociales también por eso, ¿no? Por un poquito de entretenimiento, pasar una risa, ver uno que otro video, eh, chistoso, ¿no? Y encontrarse con memes, pues también les da les da ese ese contenido diferente a solo estar viendo fotos y publicaciones, ¿sabes? Entonces siento que las redes sociales, pues sí son son bastante necesarios los memes por esa parte, y no, no no estoy de acuerdo con que a lo mejor digan, este, que que que están mal y que por eso te cambian los pensamientos, ese tipo de cosas. Sí, sí sé que hay memes que a lo mejor no deberían existir, eh, de ciertos escenarios, ¿no? Por ejemplo, hac apenas hubo hubo aquí en México inundaciones en ciertos lugares y nos faltaron los memes, ¿no? Entonces, siento q a veces hay temas un poquito complicados que siento que no se debería tocar para hacer un meme, ¿sabes?
Ya, ya, como que está bien reír, pero hay situaciones en las que no deberíamos reír por el tema tan delicado que llega a ser.
Sí, exactamente, siento que hay temas que sí, no no no deberían ocuparse para hacer memes, pero bueno, o sea, siempre va a haber alguien que lo va a hacer.
Siempre va a ser el experto en Photoshop que va a sacar lo peor de cada uno, Photoshop, ¿no? Photoshop.
Sí, e e exactamente, la verdad, así meros.
Ay, Dios. Pero tú, precisamente, has has, no sé, ¿tratado de vender, ocupar algo y y usado esta herramienta como para llamar más la atención? Tú en tu vida diaria. Ya hablamos de las marcas, pero ¿tú lo has ocupado de esta manera?
Ujú. Eh, ¿como algún meme?
Sí, no sé, querías vender una silla y sa y no sé, como que tu inconsciente sabía que, si pongo vendo silla, nadie te va a contestar, pero pusiste como un meme de que ando hambreado, quiero vender esta silla, algo así, para que, no sé, llamara la atención, el público se detuviera a leer tu anuncio o de prestar tus servicios, o de tu empresa te pusieron a hacer esta promoción, ¿algo así?
Ujú. Oh, ya, ya te entendí, claro. Ujú. <chuckles> Ujú.